Sì, all'inizio lui era molto più felice. Diceva: "Mi farebbe piacere se fosse femmina, perché so che tu lo vuoi". Però voleva il maschietto, sotto, sotto. Ehm, è stato bello poi, insomma, mi sono subito mentalizzata. Devo dire che, però dei 2, io l'avevo presa un po' male, no. Però, insomma, c'era un po' di aspettativa.
Okay. No. Eh, certo. No, beh, sì. È umano, insomma, avere dei desideri e, insomma, poi, uhm, affrontare un esito diverso, però questo non toglie che ovviamente, insomma, eri felicissima all'arrivo comunque di un figlio in ogni in ogni caso.
Mh. Sì, sì, anche perché avevo mhmm, insomma, quando sei incinta sei molto più sensibile a tutto quello che che sono le notizie dall'esterno, quindi, magari, ti capitavi da ehm, di sentire delle storie finite più o meno bene, quindi, il fatto che fosse sano, soprattutto e che stesse bene, era la priorità.
Certo. Mh-mh. Certo, questa cosa tu come l'hai vissuta, mhmm, somma gli ormoni in gravidanza, no, perché si sente molto, no, parlare di questo, però, uhm, magari pensando a delle persone che di base sono già sensibili, ehm, poi con gli ormoni alla gravidanza magari è un disastro, no, nel tuo caso come l'hai vissuta? Sei riuscita, insomma, a mantenere un po' di senno, oppure
Quindi Disastro. Perso talmente. <chuckles> Allora, non tanto prima, perché comunque finché sei da sola io lo sentivo proprio, cioè sentivo dei momenti in cui non ero lucida. Sentivo delle onde praticamente, ehm, quindi magari ero molto più sensibile su delle cose, piangevo anche per un film, uhm, o se magari, che ne so, la cena non mi riusciva cotta bene come avevo immaginato. Quindi, ero molto sensibile e anche suscettibile, però in un certo senso, ti dirò, sentivo che non ero io, cioè sentivo questa pressione dell'ormone, non so se fosse una giustifica che mi davo da sola, però c'era. <chuckles>
Okay. Mh-mh. Certo. Okay. Okay. Certo. No, però sicuramente sai, perché comunque, se si pensa che, comunque tu abiti il tuo corpo da tot anni, è normale che riesci, comunque, anche a essere consapevole che in in una situazione che, magari, non era quella della gravidanza, tu mai avresti reagito in quel modo, però è anche bello forse sperimentare, no, questo questo free-pass nelle emozioni.
Sì. Sì.